Okay, also d passiert dir das jetzt nur bei Wolle oder oder auch bei anderen, äh, Gegenständen, wo du da einfach mal so 'n so 'n Impulsiv äh, Kauf machen musst.
Na ja, vielleicht noch bei Schokolade, weil ich dann halt gerade so voll den Jieper drauf habe, wo ich mir eigentlich denke, so: „Hm, ja, du hast noch, äh, Schokolade zu Hause, eigentlich brauchst du die Sorte jetzt da nicht“, aber manchmal ist das dann so: Genau darauf habe ich jetzt gerade Lust, also ich will's dann gerne haben. Aber sonst, äh, würde ich sagen, keine Impulsivkäufe außer diese äh, also, Klamotten zum Beispiel nicht. <chuckles>
Okay. Äh, das ist ja schon mal gut. Ja, okay, das ist schon mal auf jeden Fall ganz gut, weil das so 'n so 'n, ähm, spezielles, äh, Produkt quasi, Wolle. Äh, bei Schokolade kann ich es ja auch schon verstehen, aber zwischen Wolle und Schokolade ist es schon ein Riesen-Spagat, ne? Ähm, also, das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen könnte, ist die Verbindung zum Emotionalen dazu. Also, du hast gesagt, W Wolle macht dich quasi glücklich, weil das ja auch dein Hobby ist und da da, ähm da da da macht's dir auf jeden Fall Spaß und und Schokolade ist auch bekannt, ein ein, ähm, Gemüts äh, Auffrischer, oder da fühlt man sich ja auch wohl, wenn man wenn man Schokolade isst. Glaubst du, das hat damit was zu tun, dass da dass du denkst, bei beidem fühlst du dich gut?
Ja, das ist es. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Genau. Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. <giggles> Das Ja, das kann schon sein. Also, bei bei dem Wollen bei Wolle ist halt, äh, auf jeden Fall so, da da mache ich ja dann auch was draus. Also, ich nähe vielleicht nicht sofort, ja, weil ich habe natürlich noch andere Wolle zu Hause oder andere Projekte, die ich jetzt noch, äh, fertig machen muss. Aber manchmal ist es dann halt so, wenn ich dann diese Wolle da im Laden sehe und, äh, <sighs> ja, dann weiß ich: Oh, das hat die und die Farbe und ich weiß schon genau: Da kannst du mache ich also, zum Beispiel, habe ich jetzt 2, äh, Knäule gekauft in weiß und weiß genau, da mach raus mache ich 'ne Mütze, ja? Vor allem, weil es jetzt natürlich auch kälter wird, da kann man 'ne Mütze eigentlich immer gebrauchen. Aber, ähm, trotzdem, glaube ich, wäre es besser gewesen, wenn ich jetzt die, die ich zu Hause also, ja, noch mal meinen, äh, Stash äh, also meinen Vorrat mir angeguckt hätte, an Wolle und hätte da draus dann was rausgesucht und dann halt besser etwas mehr gespart.
Mhm. Genau. <chuckles> Ja. Genau. Wie viele wie viele Mützen wie viele Mützen hast du denn schon gestrickt mit der ganzen Wolle, die du gekauft hast?
Weiß auch nicht, wie ich auf diese

Ja, ganz genau. Und ein 3. Beispiel, was ich dir auch geben könnte, ist vielleicht mal nach Modellen, ähm, so so so 'ne Modellidee aufschreiben. Also, du kannst ja nicht immer Mützen stricken. Also, im Sommer hilft es dir dann natürlich nicht oder oder immer nur Schals so Hast du <chuckles> wie bitte?
Mhm. Mhm. Ja. Ja, das ist vielleicht 'n bisschen zu warm. <laughs> Ich sage: „Ja, das wäre dann 'n bisschen zu warm.”
'n bisschen zu warm, genau. Aber was du auf jeden Fall machen könntest, ist vielleicht s s nach 'nem so so nach 'nem Muster a aufzuschreiben, dann sagen: „Alles klar, heute, äh, oder diesen Monat stricke ich Socken, äh, nächsten Monat, jetzt wird's 'n bisschen kälter, vielleicht, äh, Handschuhe und Mützen, und danach vielleicht 'n Schal.“ Da hast du auf jeden Fall auch ein Muster, wo wo du noch weißt, welche Wolle du benutzen kannst oder sollst. Und dann auch welche Wolle du brauchst also neue Wolle brauchst, um um das dann auch zu ähm, zu stricken.
<chuckles> Mhm. Mhm. Ja. Ja, mhm. Ja, die Idee finde ich voll super. Also, es gibt auch ja so, äh, Ideen, dass man so eine Wetterdecke Also, jetzt, im im wenn's wirklich kälter wird, ne, dass man so 'ne Wetterdecke strickt, das heißt, dass, äh, für jede, ähm die dass man das in Temperaturen einteilt und dann sagt: „Hey, bei Grad, was weiß ich, wenn's 0 C ist, dann stricke ich 'ne blaue Reihe und wenn's dann, äh, wärmer wird, dann wird's 'ne rote Reihe und so“, ne. Also, dann dann wird es 'ne recht bunte Decke dann auch und dann kann man natürlich auch verschiedene Wolle benutzen, die man auch schon in seinem in seinem Vorrat hat, ne? Ja, ich finde das aber total die gute Idee, was du mir da, ähm, angeboten hast an Vorschlägen. Richtig super. Ich glaube, das kann mir helfen, mhm. Ja, also da denke ich, dass ich damit was anfangen kann und dann hoffentlich auch meinen Sparvorsatz, äh den 'n bisschen mehr verfolge. Und ähm, ja
Mhm. Ah. Okay. Ja, genau. Genau, genau. Ja, das ist ja auch 'ne gute Idee. Super, ne, das freut mich auf jeden Fall. Ganz genau und o ohne dass du dann auch so 'n bisschen, ähm, überrannt dich überrannt fühlst mit den ganzen Impulsiveinkäufen.
Genau. Genau. Ehrlich gut. <giggles> Freut mich. Total.
Super. Ne, das freut mich auch. Al alles gut, dann, ähm, ja, falls du noch weitere Fragen hast, dann melde dich immer wieder bei mir.